อ้าว เหรอ? แต่ตอนที่สมัย ถ้า ที่ อ่า เราเรียนน่ะ แล้ว เขา เรียกว่า ไง โอเค แบบถ้า ถ้ามีงานหรือว่ามีแบบอยากให้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะ พอคุณครูสั่ง เงี้ย เราก็ รู้สึก ว่า เออ มันก็ดีนะสนุกดี อะไรอย่างเงี้ย คือไปค้นคว้ามา หา หามาได้แล้วก็เอามาแชร์กัน หรืออะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเวลาสอบที่แบบฝึกให้เราคิดมันก็โอเคนะ แต่ แต่ด้วยตอนนั้น ก็ ก็การสื่อสารกับคนรอบข้างก็ยังเหมือนเดิมเนาะ ก็คือเป็นประโยคยาว ๆ <chuckles> พูดคุยโต้ตอบได้เหมือนเดิมนะ <chuckles> คือมันต้อง ยังไง อืม
อือ ๆ อืม ใช่ ๆ เออ ๆ พูดคุยโต้ตอบ อะไรอย่างงี้ แบบว่าไม่ได้แบบทิ้งคำถามไว้ให้แบบสงสัย บางทีอะเรา เราคุยกับแบบ เราคุยกับแบบหลาน ๆ อะ แต่หลานก็เป็น เริ่มเป็นเด็กรุ่นใหม่ เราไม่รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่แบบช่วงนี้มันจะวัยประมาณเท่าไร อันนี้มันประมาณแบบ เอ่อ น่าจะประมาณ ส หลานน่าจะประมาณ 10- 10 กว่าหน่อย ๆ อะค่ะ ประมาณแบบ สิบห้าสิบหก อะไรอย่างเงี้ย เออ พอคุย พอคุยกับเราปุ๊บ บ บางทีแบบทิ้ง ทิ้งท้ายไว้ให้เราแบบ เอ๊ะ อะ แบบ เอ๊ะ! คือ คืออะไร อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบต้องไปหาด้วยตัวเองว่าสิ่งแบบที่ ที่หลานทิ้งไว้ให้อะมัน มันคืออะไร อะไรแบบ ประมาณเนี้ย เออ เราก็เลยนึกว่า อ๋อ สงสัยแบบครูเขาน่าจะสอนมา หรือแบบในโรงเรียนแบบน่าจะแบบ เขาแบบ เขาเรียกว่าไง ใช้ชีวิตกันแบบนี้ อะไรประมาณเนี้ย อืม
เออ ๆ ๆ <chuckles> ค่ะ อ้อ ๆ โอ้ ๆ ประมาณนั้น <chuckles> <laughs> อ๋อ ค่ะ อ๋อ
จริง ๆ ฮึ แต่เรื่องดี ๆ มันก็มีนะคะ แบบสังคม หรือวัฒนธรรมทำให้แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ เขา เขาเก่งขึ้น เขาไวขึ้น อะไรประมาณเนี้ย อืม ใช่ เพราะว่า อ แบบ ลูก ๆ หลาน ๆ เราเดี๋ยวเนี้ยไม่ค่อยพูด เขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นเหมือนกับเด็ก 2 ภาษา 3 ภาษาไปแล้วอะไม่ค่อยพูดภาษาแบบ เขาเรียกว่าอะไร ภาษาไทยเสียส่วนใหญ่ แบบบางทีแบบเขาคุยกันเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อะไรอย่างเงี้ย เสียส่วนใหญ่อะ อืม ใช่
<chuckles> เออ อะ ๆ ใช่ อืม ๆ ๆ อืม ค่ะ เราต้องไปเรียนบ้าง หรือเปล่า? <chuckles>

อืม แบบคนในครอบครัวแบบ ไม่ ไม่คุยกัน อะไรอย่างเงี้ย อืม อย่างแบบ เออ แต่เดี๋ยวนี้แบบวัฒนธรรมเนาะ วัฒนธรรมเรามันก็แบบแปลก แปลก ๆ ไป อะไรอย่างเงี้ย เด็กรุ่นใหม่ อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็ตามเขาไม่ทัน เอาจริง ๆ พวกวัฒนธรรม ก็ ก็มี ก็มีผลนะ เออ มีผลกับครอบครัว อะไรอย่างเงี้ย อืม
อันนี้ ก็ น่าเสีย ใจ <laughs> น่าเสียใจนิดหนึ่ง อืม ค่ะ ค่ะ เออ อ๋อ เออ พอพูดถึงเรื่อง อ่า เด็กรุ่นใหม่ ๆ ใช่ไหม เคยดูแบบตาม อ่า พวกบางรายการเขาพูดถึงอะไรนะ เด็ก อ่า รุ่นใหม่ ๆ นี่เขาจะพูดแบบสั้น ๆ ใช่ไหม?
ใช่ค่ะ เออ ใช่ ๆ ๆ
พูด อ๋อ แต่คือเราก็แบบ โอ้ เขาสั้นขนาดนั้นเลย เหรอเนี่ย <laughs> แบบยังไม่ทัน รู้ เรื่องเลย เออ เอ๊ะ หรือว่าเราตกยุคไปแล้ว หรือยังไง อะไรอย่างเงี้ย แต่คือแบบ
<laughs> ใช่
เรียก เรียกว่ายังไงดีอะ น่าเห็นใจพ่อแม่เนาะ พ่อแม่ก็คืออยากจะคุยกับลูก อยากจะถาม อะไรอย่างงี้ ใช่ ไหม แต่ว่าลูกตอบมาแบบสั้น ๆ 1 คำ 1 พยางค์ หรือ 2 พยางค์ อะไรนี้ มัน แบบ โอ้ แล้วอย่างงี้ <laughs> พ่อแม่จะคุยกับลูกยัง ไง โอ้ย ถ้าเห็นใจต้องหาวิธี
อือ ๆ ใช่ ๆ ด้วยแบบ เอาจริง ๆ แล้วแบบ มันเป็น มันเป็นแบบวัฒน เอ่อ วัฒนธรรมของเด็กรุ่นใหม่ด้วยมั้ง คือสมัยเนี้ยเวลาสื่อการเรียนการสอนน่ะ ครูชอบ สังเกตไหมว่าครูชอบแบบโยนหัวข้ออะไรให้เด็กไปคิดค้นเอง บางทีแบบเด็กก็เลยแบบติดอะ เอามาใช้กับแบบว่า แบบผู้ใหญ่อะ ซึ่งสมัยก่อนน่ะ ผู้ใหญ่เขาจะเหมือนแบบเน้นแนวแบบอธิบายให้เข้าใจ อะไรอย่างงี้เนาะ แบบใช้การอธิบายของตัวเองให้เข้าใจ แต่พอเด็กรุ่นใหม่เหมือนแบบว่าแค่พูดอันเนี้ยทิ้งไว้อะ แล้วก็คือเหมือนให้พ่อแม่ไปคิดเอง
ค่ะ ค่ะ ค่ะ
เออ ประมาณนั้นน่ะ เรา เราคิดว่าประมาณนั้น เออ
อ๋อ

มีอายุแล้ว ไรอย่างเงี้ย เขา จะ อ เมะ บางครั้งเขาจะค่อนข้าง กังวล เออ แต่ ก็เลยคิดว่า เอ่อ ช่วงเวลานั้นน่าจะโอเคกับย่าแล้วแหละ แบบได้นั่งรถก็น่าจะสบายกว่า ดูวิวข้างทางอะไรไปด้วย เนาะ ได้เห็น อะไร อือ ใช่
อืม อา จริง จริง ใช่ ใช่ ค่ะ แล้วคุณคิดว่า แบบสังคมหรือวัฒนธรรมในสมัยเนี้ยค่ะ มีผล มีผลต่อความหมายของครอบครัวไหมคะ?
อืม ค่ะ คือถ้าพูดถึงครอบครัวนะ ในความหมายที่ คนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความสนิท สนม กัน แล้วอยู่ด้วยกันแบบตลอดเวลา มีการพูดคุยกัน เป็นประจำอะ เอ่อ สิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยก็ ก็มีผล อยู่เหมือนกัน เพราะว่า หลายคนก็ เหมือนกับอยู่กับตัวเอง ไม่ ไม่ได้อยู่กับ กับ เออ นึกออกใช่ไหมคะ? ไม่อยู่กับคนในบ้านแล้ว อะไร เงี้ย <chuckles> เออ บางที นั่ง นั่งกินข้าวด้วยกัน เออ ๆ <chuckles> ใช่ ใช่ อ่า ติดมือถือ ติดหน้าจอ อะไรเงี้ย ใช่ ขนาดบางทีนั่งกินข้าวอยู่เนาะ อ่า บาง บ้านอะนะ ก็คือแบบ ยังต้อง ต้องมีโทรศัพท์ หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย มาดู ไร อย่างเงี้ย อืม แค่แบบนั่งกินข้าว ไม่นานเองอะ <chuckles>
อือ ๆ เข้าใจเลย ๆ นึกออก นึกออก ใช่ ๆ แบบว่าตะ เออ เขาเรียกว่าไร หน้า หน้าติดจอ เออ ใช่ ๆ อืม อืม จริง จริง เข้าใจเลย แต่แบบว่าเอาจริง ๆ แล้วอะพอมานาน ๆ ไป เราก็ ร เราก็เริ่มชินแล้ว เออ อย่าง อย่างแฟนเราอะ สามีเนาะ เออ เป็นคนที่แบบติด ติดโทรศัพท์มาก คือแบบเอาจริง ๆ แบบขนาดแบบขับรถอะ เรารู้แล้วนะว่ามันไม่ดี อะไรเงี้ย เราก็แบบ เออ แต่คือแบบ เขาก็แบบเหมือนติดไปแล้วอะ ขับรถก็เมือน เหมือนแบบก็ยังต้องอ่าน ต้องแบบดูโทรศัพท์ อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่คือการฟังเพลง หรืออะไรเงี้ย มัน มัน มันก็แบบเป็นอีก เรื่องหนึ่ง อืม
อืม อืม อืม อือฮึ อา ใช่ ๆ เพลง
จริง จริง เข้าใจเลย อืม แล้วก็อย่างแบบว่า เขาเรียกว่าไรอะ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนแบบว่าเป็นพวกเรื่องการเมืองเนาะ แบบสังคมเกี่ยวกับเรื่องการเมือง อะไรอย่างงี้ ที่แบบแบ่งพรรคแบ่งพวกอะ อันนี้ ก็คือแบบก็มีผลต่อครอบครัวนะ แบบบางครอบครัวนี่เหมือนแบบว่าเลิกติดต่อกันไปเลยอะ เพราะเหมือนแบบว่าความ ความคิดเห็นแบบไม่ตรงกัน อะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่
อืม ค่ะ โอ้ เหรอคะ? อืม โอ้โฮ <chuckles> เออ